آه طبعًا، طبعًا. وكل سنة يا باشا عربيّة وبتاع وعربيّة من عربيّة. أقول له: "يا ابني أنت بتجيب أم الفلوس دي منين؟"، قال لي: "أهو"، آآ، وبعدين بيعمل مثلًا يروح فنادق ببلاش، ياكل في مطاعم ببلاش، ياكل مش عارف فين ببلاش. و "طَب أنت يا مؤمن بتشتغل إيه؟"، قال لي: "يا ابني ما أنا وكيل نيابة"، قُلت له: "يعني أنت وكيل نيابة بتعمل إيه يعني؟"، ي فاهم قصدي؟ قال لي: "ما في"
إمم. بتقبض كام يعني؟ بتقبض كام وكيل نيابة يعني؟
آه، أنا باقول له: "بتقبض كام؟"، قال لي: "هو الأساسي حوالي 7,000 جنيه"، قُلت له: "يا راجل أنت بالأساس 7000"، قُلت له: "يا عم إزاي ما أنت ما تجننيش! يعني أنت عمّال تعمل كل الكلام ده ب7000 جنيه؟ أُمّال أنا عمّال ألف الدنيا كلّها ومش عارف أ <laughs> مش عارف أعيش عيشتك إزاي؟". <laughs>
إمم. أيوة طبعًا. بيقول لك إيه بقى في اللقطة دي؟
لأ، بيقول لي بقى: "ما أنا ليّا امتيازات كتيرة"،. <clears throat> تمام، آه قُلت له: "إيه بقى الامتيازات اللي عندك دي؟"، قُلت له قال لي: "مثلًا يعني أنا ليّا ف أيّام في فنادق ببلاش، وليّا مصايف ببلاش، وليّا مش عارف ببلاش"، قُلت له: "يا باشا مهما يكون برضه".
امتيازات! ده إيه علاقته باللي أنت فيه بقى، ده إيه علاقته باللي أنت فيه برضه يعني؟
بالضبط. قُلت له: "معلش بقى، أنت ماشي أنا العربيّة بتاعتي مثلًا جبتها بعد ما طلع عيني 10 سنين في أمريكا مثلًا حلو، أنت جبت عربيّة يعني إيه، زي بتاعتي، من ما فيش أصلًا. ده أنت كل يوم بت كل يوم بتغير عربيّة" <laughs>
طبعًا. إمم. إمم. أيوه أيوه. لأ يا باشا الرشوة، الرشوة شغّالة على ودنه. وبعدين الرشاوي بتاعة النيابة دي يا محمد مش عايز أقول لك ب أنت بتتكلّم في أقل حاجة 1,000,000، 2,000,000، فاهم، عشان إيه، ي يمشي لي مصلحة. ده اللي هو إيه بسم الله كده 1,000,000 أو 2,000,000. فشوف بقى كام واحد بقى بيمشي له مصالح يعني، أنت فاهم؟
آه طبعًا. آه. جديدة. امم، امم. طبعًا، طبعًا. آه، بالضبط، بالضبط.
آه، ما هي للأسف البلد للرشوة والفساد مودّينها في 60 داهية.
ما هي الفئة دي يا طاه هي الفئة دي ما أعرفش، باحس إن هي الوحيدة هي بُص، أصلها لا فئة منتجة، وفئة تحس إنّها عالة كده بتاخد فلوس من على قفا وبعدين وخلاص. طَب ما هو معلش، واحد زي مؤمن ده مثلًا هو بينتج إيه في البلد؟ ده هو مش عارف حاجة. ده هو واقف بس <chuckles> اتحول على النيابة
آه، آه، آه. ولا أي حاجة. آه، وبقى وكيل نيابة إزاي أصلًا! يعني آآ أساسًا اتعمل اتعمل filtration إزاي في كلية الحقوق، وج ودرجته كانت إيه أصلًا، يعني يعني كان جايب امتياز مثلًا، والّا كان جايب إيه؟
آه. يا باشا ده كان امتياز إيه؟ ده كان بياخد السنة في 3 سنين، حرفيًّا. ده أنا اتخرجت قبله. تخيّل إحنا كنّا مع بعض في المدرسة. أنا دخلت طِبّ مثلًا وهو دخل حقوق. كويّس، أنا خلّصت طَب واشتغلت ومش عارف وهو كان لسّه في كلية حقوق. اللي هي كلية حقوق ال4 سنين.. <laughs>
طيب ازاي بقى دخل وكيل نيابة بقى؟ ده دي مصيبة! أه. آه، إمم. أسود. وطِبّ 7 سنين كمان يعني، فاهم.. <laughs>
أيوَه. يعني هو خد خد ليلة يعني. وبرضه اتخرج بقى وكيل نيابة على طول. لا حول ولا قوة أنا مش هاعرف.
يا نهار أسود! أه، ما هي دي الواسطة بقى، هي دي الواسطة يا حبيب
آه. ما أبوه بقى وليلته وعمامه وأخواته ومش عارف إيه، والليلة دي كلها.
هو ده التمييز بقى، هو ده التمييز. اللي هو أصلًا قامت عشانه ثورة 23 يوليو أساسًا. اللي هو بيقول لك إحنا عملنا ثورة عشان ال الفساد والرشوة وال والمحسوبية، أساسًا يعني، بقوا أكتر من زمان مليون مرة.
آه. امم. آه.

أكيد، أكيد هي الفكرة كلّها كمان اللي الواحد لازم يدّي بقى ضَهر يعني إيه، يدّي إيه، دعم، لازم يدّي دعم برضه لأشخاص اللي هُم بيعانوا من الفلوس دول، لازم ندعمهم بكُل الطرق بصراحة، ما ينفعش إن هُم يكونوا متض متضايقين كده يعني مش فاهم.
آه. طبعًا. وطبعًا إحنا أكتر بلد ما شاء الله، بندعّم الموضوع ده.
آه. أكيد، أكيد، إحنا م مِيّة مِيّة في الموضوع ده بصراحة، يعني بُص مش عايز أقُول لك.
إمم. <chuckles> إحنا أكتر بلد طبقية في العالم.
آه، أنت قصدك على مصر والّا هنا؟
أيوه، على مصر طبعًا.
والله بُص موضوع مصر ده الواحد محتار فيه بصراحة، أنا مش فاهم أنا مش فاهم حاجة، أصل البلد دي بقى فيها فعلًا بس أنا لاحظت حاجة على فِكرة، أنا بدا بدأت أتابع الموضوع ده الأيام دي، الموضوع شكله ف دخل فيه غسيل أموال وحاجات جامدة أوي يا طارق يعني الموضوع شكله كده، أصل في حاجة غلط، في حاجة غلط، أصل مش معقول إحنا. <tsk>
أنت ابن مين يا ابني؟ إمم. طبعًا. لأ، والحرامية كترت أوي، وال بُص بقى في ناس مليارديرات وناس يا عيني مش لاقية تاكل، مي ما بقاش في توافق.
في جدًا، جدًا يعني م ما فيش كده في الدنيا، يعني الطبقة المتوسطة دِيّة يا ابني خلاص اتمسحت، اتمسحت، يا نهار أسوح! ما فيش.
اتلغت، ان اندثرت آه، آه. أيوه دي حقيقة، دي حقيقة.
إمم <tsk> بس في حاجة آآ يعني كلّها غسيل أموال على فكرة، أنا ما فيش حاجة كده طبيعية، كده الأمور مش طبيعية خالص. يعني لمّا يبقى عربية بتتباع بتلاتاشر مليون
ف و وفي بقى في فلوس كتير أوي، ويب آه بقى في فلوس كتير أوي، ومشاريع ضخمة بتتفتح، ومطاعم رهيبة بتتفتح و <tsk> إيه ده؟ وفي ناس غريبة كده ب طلعت من تحت الأرض، ما فاهم؟ يعني مش عارف إزاي أصلًا الناس دي معاها فلوس أساسًا، فاهم؟
إمم. آه. أيوه. <tsk> وبعدين يا شُفت موضوع المطاعم ده، ده الواحد يا عيني ب نِفسه يفتح مطعم بيبقى نِفسه يفتح م دول بيفتحوا مطعم تاني شهر بيفتح 50 فرع، يا عم إزاي بس هو في كده! إحنا آآ ما فيش كده خالص.
أيوه. آه، آه، آه، آه دي حقيقة <tsk> ومش أي مطعم، يا ريته أي مطعم، ده مش ده دي مطاعم فخمة جدًا، وفي أماكن غالية جدًا، ومساحات كبيرة جدًا، و decoration عالي جدًا، فاهم؟ <tsk> يعني أنت بتتكلم في أقل مطعم مثلًا بيخُش له مثلًا في 30.000.000 مثلًا والّا حاجة تكلفته، فاهم؟
آه. إمم. بالضبط، ده غسيل أموال وِش، ما فيش أصل ما فيش كده في الدنيا، يعني اش عقليًا كده الواحد ليه عقل برضه بيفكّر، هو الناس طبعًا اللي هي ما بتفكّرش ديّة بيتضحك عليها بسهولة، لكن الواحد بيفكّر بالعقل كده يا عم إزاي؟ أنت هتفتح لي بتاع مطعم
آه، آه. أكيد. أيوه، أيوه. أي وان <tsk> المشكلة إن ناس طلعت مرّة واحدة، طب أنت جبت للحاجات دي الفلوس دي منين أصلًا؟ يعني معلش هل أنت مثلًا ما عليكش history أصلًا، ولا حد يعرفك، ولا كان ليك مثلًا مشاريع قديمة وبعد كده ربنا كرمك وبقيت غني لأ، <tsk> ده أنت طلعت مرّة واحدة أساسًا يعني، فاهم؟ يعني عندك واحد زي بتاع قصر الكبابجي ده مثلًا، ده ط ده طلِع منين ده؟ ده بقى عنده أكبر Agence وأغلى Agence عربيات في مصر أساسًا، كُل البراندات بقى Rolls Royce بقى والFerrari والLamborghini وفاهم؟ ي حاجات غري ومين ده أصلًا؟ فاهم؟ طلع
آه. بالضبط. آه. لأ وبعدين آه، ماشي. آه. بالضبط. أيوه، ما هي ده اللي بيجنن الواحد بقى، أنت رُحت المطعم هناك عامِل إزاي؟ يا لهوى!
آه، قال لك رجُل الأعمال، رجُل أعمال مين يا عم إحنا ولا نعرفه أصلًا، مين ده أساسًا؟ عمل إيه أصلًا؟
ولا يعرفه. يعني هو المطاعم بتعمل للدرجة دي؟ يا عم أصل يعني المطاعم بتخلّي الواحد يبقى بالطريقة دي؟. <giggles>
<tsk> لا، لا، لأ ده غسيل أموال فعلًا، ده فعلًا لا، لا، لأ ده فعلًا غسيل أموال، وغسيل أموال غ يعني آآ كبير أوي كمان.
آه طبعًا.